Ờ, cũng có chứ, tại vì, ờm, nhiều lúc á mình mặc những cái màu sáng á, tuy tuy là mặc màu sáng nhưng bên trong của mình nó lại là đang buồn, tại vì, kiểu như, mình thể hiện một cách ăn mặc để, kiểu, giống như là, mình muốn, ơ, cải thiện cái tâm trạng của mình á, thì nhiều lúc người ta cũng cũng hiểu lầm, thí dụ nói: "A, bữa nay mặc đồ, à, màu quá ha. Chắc là đang vui, chắc có mới có người yêu hoặc mới trúng số gì, đúng hông?" Kiểu như vậy, ờ, ờ.
Ừm. À! Tức là mình ừm. <chuckles> Đó. Ừ, đấy, rất là nhiều bạn nà hay kiểu đấy nắm này, thấy mình ăn mặc, kiểu, loè lẹt hơn, chắc nại thấy có dấu hiệu gì mới đấy, đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà người ta không biết được câu chuyện đằng sau đó là mình đang buồn một cái gì đó và mình chỉ muốn là, à, tận dụng quần áo màu sắc để mà kéo cái tâm trạng mình lên thôi, ừm.
Ừm, theo bạn ấy thì cái việc chú trọng việc mặc theo cảm xúc này nó có thể thay đổi, nó có làm mình thay đổi các mối quan hệ của bạn ừm, của mình không? Kiểu, giúp mình mua sắm có ý thức hơn hay chỉ đơn giản nà có thêm quần áo mới thôi?
À, thực sự mà nói về những cái mối quan hệ xung quanh á thì nó cũng là một cái cách để mình làm dịu những mối xoan hệ xung quanh, thí dụ mà những cái người mà nhạy cảm với màu sắc á. Thí dụ mà mình đang có có có chuyện buồn hoặc là chuyện giận gì với họ, đúng hông? Thí dụ mình bạn bè thí dụ bạn của mình với mình đi, có mấy cái mâu thuẫn nào đó, thí dụ mà gặp nhau mà nói chuyện là chuẩn bị là chiến rồi đó, chuẩn bị là hai cái miệng sẽ táp nhau rồi đó, ừ, ừ, ừ, ừ, nhưng mà hông sao, có khi là mình mà sẽ mặc những cái mình biết bạn mình là người nhạy cảm với màu sắc, thì mình sẽ mặc những cái màu trung tính lại, những cái màu dịu nhẹ để bạn mình mỗi lần thấy mình sẽ dịu tâm trạng lại trước khi nói chuyện với mình chẳng hạn, cũng rất là hay, thì ừm.
Ừm. <laughs> Ừ. <laughs> Ừm. Vậy là cũng phải lựa chọn với cả, ờ, phù hợp với cả tính cách rồi là của những người xung quanh nữa đấy chứ không phải nà chỉ nà cá x cảm xúc cá nhân của mình nữa đâu, đúng không?

À, cái này thí dụ như bây giờ những cái công ty mà chuyên nghiệp á, mà người ta quy định cái việc là mình phải ăn mặc, thí dụ mặc vest nà, mặc những cái áo sơ mi đóng thùng chẳng hạn, mà cái màu nó như thế nào thì bắt buộc mình phải theo thôi, tại vì cái đó văn hóa công sở, bắt buộc mình phải theo. Thì mình không có s nhiều nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà nếu mà lựa nếu mà mình sẽ lựa chọn theo cái khung khổ quy định, với lại là theo cảm xúc, thí dụ như mình sẽ chọn những cái màu sáng cũng được, tại vì nhiều công ty công ty đó cũng không quá là gò bó là bắt buộc phải là đen trắng. Thí dụ như là màu th và màu vàng, màu, ờ, màu hồng nhưng mà nhạt nhạt, rồi xong rồi mình có thể là ăn, kiểu, mặc là áo sơ mi đ và đóng thùng và nó cũng lịch sự. Thì còn nếu như mà câu công việc mà, kiểu, mà công ty cho mình cái tự do để mình lựa chọn quần áo á, thì mình cũng, ờ, tôn trọng dễ rồi, đúng không? Mình sẽ t mặc cái những cái mình thích thôi, thoải mái thôi, hông có gì hết. <laughs> Ừm.
Ừm. Thì dễ rồi, đúng không? Ừ. Ừ. Ờ, nhưng mà cũng, kiểu, phải chọn những cái mà nó, ờ, lịch sự chứ, đúng không? Nhiều khi là mình thấy là nhiều bạn IT, ví dụ công việc IT nà hay mặc quần đùi áo quần soóc lên công ty làm lắm, thì theo bạn đấy là có phải là, kiểu, mình thể hiện dấu ấn cá nhân không hay là đang bị, à, lạm dụng quá.
Đúng rồi. À, cái này thường thí dụ mình đã có mặc đồ là nó là là một cái, là một là là cũng tốt rồi, thí dụ, thí dụ mình mình nói về cái mơ bản nhất đi, có mặc đồ là tốt rồi, ừ, thì thí dụ mà tới đi làm có mặc đồ đi <laughs> là được rồi. Còn nếu mà mặc cái gì mà nếu như mà văn hóa nếu mà thí dụ mọi người xung quanh á, người ta hông có ý kiến gì á, mà người ta cảm thấy dễ chịu á, ý là nó nó không có vi phạm quy quy chế công ty này nọ thì đó là quyền tự do của mọi người, nên là cứ mặc thôi hông có gì hết, ai nói khó chịu thì kệ người ta. Thí dụ 1-2 người nói không sao, thí dụ nguyên công ty mà mình thí dụ mình mặc một cái gì đó nó quá nó bốc mùi chẳng hạn, hoặc là nó nó, gọi là, phản cảm như là có những cái hình hoặc là cái từ ngữ nó xúc phạm ở trên trên áo trên hoa hạn thì mình hông nên. Ừm.
<laughs> Ừ. Ừ. <laughs> Ờ. Ừm. <tsk> Vậy là cũng phải để ý nà những cái, ờ, những cái từ ngữ hay gì đó, những cái phụ kiện hay là những cái họa tiết trên trang phục đó, đúng không? Thì ừm, nhưng mà c kiểu, như là việc dùng phụ kiện hay mùi hương thì nó cũng nà một cái mà, ờ, nhiều khi nó gây ra cái bẫy cảm xúc ấy, kiểu, nhiều khi nà khiến đối phương hiểu nhầm ấy, thì bạn có lần nào mà mặc trang phục xong rồi để mà đối hương hiểu nhầm về cái tâm trạng cảm xúc của mình không?
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đúng luôn.